जी देखिए, ये तो मतलब आपके ऊपर है ना कि आपके पास क्या सुविधा है, क्या नहीं है। आपकी कई कम सुविधा में भी पढ़ लेते हैं, कई लोग ज़्यादा सुविधा में भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले अपने माइंड को उस हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको माइंडसेट रखना पड़े एनवायरनमेंट आप चाहे जैसे भी बना सकते हैं। पढ़ने वाले लोग तो पेड़ के नीचे भी पढ़ लेते हैं। बस पढ़ाई ज़रूरी होती है ना?
जी, जी। हाँ, सही बात। हाँ। हुँ। सही बात है। लेकिन हमारा समय बहुत-सी मतलब समय कब खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता हमें। कि कब सुबह उठे और कब वो रात हो गई, दिन कैसे निकला, कई बार कुछ पता ही नहीं चलता है। तो
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी देखिए, इसका सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है ना समय निकालने का, वो तो यही है कि लोग आजकल इतना ज़्यादा मोबाइल चलाने लगे हैं ना, कि उनको समय का पता ही नहीं चलता। 1 घंटे मोबाइल चलाने बैठेंगे, 2 घंटे कब निकल जाएँगे, कुछ भी नहीं पता चलता। ये सबके सा और अगर पढ़ने वाले आप विद्यार्थी हैं, तो आपके जीवन में मो मो मोबाइल का सबसे कम यूज़ होना चाहिए, खाली पढ़ाई के लिए।
हाँ। ये तो सही बात है। हाँ। ल आप की बात एकदम सही है लेकिन मोबाइल क्या आप सलाह देंगे कि मोबाइल एकदम छोड़ दें? या लेकिन कई बार मोबाइल पर भी अब कई ऑनलाइन क्लासेज़ होती हैं या यूट यूट्यूब के कई अच्छे अ, टॉपिक पर लेक्चर मिल जाते हैं या और कुछ नहीं तो कोई टॉपिक अ, एआई से भी क्लियर करने में मदद मिलती है?
जी, बिल्क बिल्कुल। जी बिल्कुल, देखिए, आज कल के समय में मोबाइल बहुत ज़रूरी है, मैं ये बात बिल्कुल मान रहा हूँ। लेकिन मोबाइल को मैं किस रूप से आपको नहीं लेने के लिए, नहीं इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा हूँ। वो ये है कि कई लोग मोबाइल लेकर के रील देखेंगे। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे। वो काम करने के लिए आपको मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि जिस हिसाब से लोगों का माइंडसेट डेवलप हो रहा है ना, वो बहुत एक तरीके से गलत साइड से हो रहा है, नेगेटिव साइड से।
जी। हाँ। हाँ, ये तो है। ये सही बात है आपकी। सह सही कह रहे हैं आप। अ, कई बच्चे ये कहते हैं कि वो पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन उनका मन नहीं लग पाता, उसमें ध्यान नहीं लग पाता, दूसरी चीज़ों में ध्यान जाता रहता है। तो ऐसे में, आप क्या सुझाव देंगे कि वो क्या करें, अपना ध्यान बढ़ाने के लिए?
जी, देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ये ध्यान न लगना, ये बाकी सारी चीज़ें ना, फिज़ूल की बातें हैं। मैं तो मैं तो यही कहूँगा कि जिसका ध्यान नहीं लग रहा ना, वो एक्चुअल में अपने ध्यान को भटका रहा है। और भटकाने का कारण हम खुद ही बनते हैं। अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा, तो आप सुबह जल्दी उठिए, योगा करिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्राचीन जो हमारे जो गुरु रहते थे, वो इसीलिए हमको सुबह-सुबह हाँ, मेडिटेशन मेडिटेशन वग़ैरह इसीलिए होता है ना? तो आपको मन को शांत करना पड़ेगा। इसीलिए शायद, बुज़ुर्ग हमारे बोलते हैं कि एकांत में रहिए, एकांत में आप पढ़िए। तो मतलब ये सब जो जिसके अंदर लक्षण रहता है ना, लक्षण होता है, वो दिख जाता है कि ये पढ़ने वाला है।
हाँ। हाँ, मेडिटेशन से मदद मिलती है। हाँ।